S não, não. <laughs> Sim e não. Eu penso que, enquanto os dados estão sendo usados só pela empresa em específico, é como você disse. Eu até penso que seja ok. Quando a quando é Premium igual ao YouTube Premium, eles não te passam nenhuma propaganda. Ainda assim, eu não sei o que que eles fazem com os nossos dados, né? Eles podem vender ou não, não sei o que que eles fazem. Agora, quando você, sei lá, eu pesquiso no Google “liquidificador” e aí, do nada, aparece um monte de empresa querendo me vender liquidificador. Ou seja, ele passou os meus dados para outras empresas. Então isso já começa a ser um pouco estranho.
É muito difícil, né. Aham Tá. É, também não sei. Aham. Sim. É, isso já parece que a gente tá sendo monitorado o tempo inteiro. Não que a gente não esteja, tá? <laughs> Mas <laughs> É, fica, fica muito explícito que a gente tá sendo monitorado o tempo inteiro, né? É, é até meio desesperador às vezes, mas faz parte. Porque, tipo, eu tenho a Alexa, né, em casa e a e eu adoro, assim. Eu uso e tal. Num, num, não vou não ter mais. Mas é bizarro. Às vezes, eu e meu marido, a gente tá conversando alguma coisa perto e, depois, tipo, começam a surgir coisas no nosso celular sobre, tipo, ah, sei lá, se a gente falou alguma coisa, sabe? De comprar um tapete. Do nada, começam a aparecer coisas, tipo: “Ah, esse tapete, esse tapete, esse tapete.” Meu marido ficou: “Cara, por que que tá aparecendo tanto tapete pra mim?”. Aí eu falei: “Porque a nossa amiga me ouviu.” <laughs>
Eu acho que tá na verdade. <laughs> Aham, sim. O que Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Exatamente. Exato. Isso acontecia com com o celular também. Eu acho que ultimamente parou mais. Acho que, depois que teve alguns processos, algumas coisas, deu uma diminuída nisso. Mas eu lembro que, há um tempo atrás, tudo que você falava em produtos, iam aparecendo na sua timeline de alguma forma. No, no Facebook, no Google, onde você fosse andar, apareciam os popupzinhos da de propaganda.
Também. Uhum. Sim. Hã, bizarro. Sim. E, nesse sentido, você acha que deveria ter um limite para o uso dos nossos dados pelas empresas?

Eu acho que limite, eu nu nunca parei pra pensar no no que seria o limite.
É, é, isso é difícil. Assim
Eu também nunca nunca parei é, é muito é muito ambíguo essa questão do limite. Porque o que eu penso como limite pra mim talvez não seja o limite pra você, por exemplo. Pra mim, eu acho que o limite esbarra nessa questão de propaganda, tipo, eu falar um produto, mas eu já vi gente dizer que vendem até nossos dados médicos pra empresas farmacêuticas. Eu não sei até onde que isso é ético, até onde esbarra isso. <chuckles> Ou que é verdade.
Sim. É, exato. Eu eu ia falar eu ia falar exatamente isso. Eh, eu acho que o limite quando quando a gente tá falando sobre, tipo, compra e tal, né, tipo, tudo bem, isso já é prejudicial por alguns motivos, mas ainda assim, em teoria, a gente ainda tem controle.
<clears throat> Uhum. Uhum. Exato, exato.
Em em teoria. Agora quando passa pra uma parte, tipo, eh, eu ia falar exatamente isso, de re de saúde, de dados, tipo, de banco, bancários. Exato.
Uhum. Muito sigiloso, assim, que você considera muito pessoal.
Exato. Aí eu eu acho que devia ter uma quer dizer, nem sei se se tem, né, ás vezes até tem, eu que não tenho o conhecimento. Mas, tipo, uma classificação dos dados, sabe, tipo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Tipo, dado nível 1, ah, meu, compartilhar meu e-mail, tipo, é chato começar a receber uns spams? É, mas, cara, é só eu deletar. Agora, tipo, do nada eu começar a receber ligação de gente, tipo, fazendo coisa na minha conta bancária, sei lá, sabe, tipo
Uhum. Uhum. <laughs> Exato. Uhum. Isso é esquisito, isso é esquisito

Enfim, ah, eu percebo o que tu tá querendo dizer, eu eu eu eu eu já no meu caso, eu acho um pouco estranho, mas eu percebo que basicamente todas as grandes big techs, empresas de tecnologia, hoje em dia fazem esse tipo tem esse tipo de prática, né, inclusive já teve processos e tudo mais na justiça por causa disso, eu só acho estranho quando você paga por um serviço e a empresa ainda quer faturar com os seus dados, vendendo ele pra outras empresas ou usando ela é, os seus dados pra lucrar de outra forma
Tipo Hã. Sim. Uhum. Como assim?
né, porque a, por exemplo, se tem uma empresa que te of fornece algum serviço, esse serviço é grátis, essa empresa tem que lucrar de alguma forma, seja, sei lá, utilizando teus dados pra vender algum serviço, pra vender algum produto, ou, sei lá, vendendo teu dado pra outra empresa, agora, quando você tem um serviço por assinatura ou que você paga uma mensalidade, você ainda usam seus dados pra ganhar dinheiro além do que você já paga para aquela empresa. E eu já acho um pouco, errado nesse sentido, eu acho que não deveria usar.
Hã. Entendi. Tá. Já paga. Sim. Entendi. Mas, tipo, por exemplo, eh, é é que, assim, tem várias formas, né, de de ganhar o dado, mas é que eu tô tentando pensar assim, na Netflix, vai, né, que a gente assiste filme, e aí com base nos nossos dados, né, nos dados que a gente dá pra plataforma, digamos, assim, eles sugerem pra gente novos filmes, e tal, isso é legal.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, ok, ok, ok, forma, ali, um um perfil baseado nos seus gostos, tipo, vai estudando o seu seus gostos pessoais, nesse sentido.
Eh, mas Isso. Isso, mas eu tô tentando pensar como que eles poderiam ganhar mais dinheiro. Porque n não não tem não tem nenhum serviço pago na Netflix, né, a não ser que eles sugerissem coisas pagas, aí eles estariam ganhando mais dinheiro com base nos nossos dados, né.
Uhum. Mas o serviço por si só, já, não é pago, porque até <chuckles> até a forma até o selo o mais barato que você paga, a assinatura mais barata já tem propaganda porque de de aqueles que ainda querem ganhar em cima do mais barato. Então, eles são sempre ganhando de alguma forma. <laughs>
É. É, então, é. Ah não, isso é verdade, isso é verdade. É, isso é verdade. Eh
Só que eu acho que a Netflix que o do exemplo que tu deu, já não é um serviço que vaza dados, né, assim, eles não usam teus dados pra muitas coisas, como por exemplo, uma empresa que fa vende propaganda, que já é mais diferente.
É, não, s Tá! É, não, eu também eu também acho que não. Eh
Com É como por exemplo, o YouTube, <chuckles> o YouTube já usa bastante seus dados pra de acordo com o seu perfil e seus gostos te vender propaganda mais específica, direcionada àquilo que você busca na internet, busca no Google, pesquisa, e
Ah. Sim. E você se sente confortável com isso?